Sim, virou. E, assim, foi uma troca uma troca genuína, sabe, porque depois eu descobri que ela ama cozinhar, que ela tem muitas habilidades culinária. Então, assim, casou perfeitamente tudo, né. Ela hoje em dia não é a gente já tem 6 anos de casado, então, o dia que ela assim, ela fica responsável por cozinhar, né, a gente divide as tarefas e tudo, e o dia que ela não quer cozinhar, e aí fica responsabilidade minha eu falo: "Bom, vamos em um lugar diferente". <laughs>
Olha. Uhum. Sim. Ótimo. <laughs> Ao menos, algo temos para comer.
Então Sim, sempre. Então, assim, isso fica muito bem, né. E aí isso é uma forma tam